Genau, genau. Aber sie haben schon, äh, Musterungen durchaus drinnen. Ähm
Mhm. Mhm. Ja.
Genau und, äh, da darauf achte ich dann eben. Und wenn ich mal zu 'nem offizielleren Anlass unterwegs bin, dann achte ich auch durchaus darauf, dass ich meine Fingernägel, äh, auf das Hemd, das ich trage, anpasse in der Farbe. Und dann ja.
Mhm. Wow, okay. Und wie lang wie stelle ich mir das jetzt vor mit den Fingernägeln? Wie das geht ja dann schon ganz schön ähm, ja, hat auch 'n 'n enormen zeitlichen, ähm, Aufwand. Wie lange brauchst denn da oder so? Und, ja, hast du dann da spezielles Equipment, ja, vielleicht vielleicht sogar so 'n so 'n Nagel wie so 'n Nagelstudio, so 'ne so 'ne Maschine dann auch, so 'n Motor?
Durchaus, ja. Mhm. Ja. So weit ist es tatsächlich noch nicht. Aber meine Verlobte ist da sehr viel weiter. Die macht sich die Nägel auch wirklich professionell. Äh, also also, zu au zu dem Punkt hin, dass sie oft gesagt bekommt ähm, oder oft gefragt wird, wo sie sich ihre Nägel hat machen lassen, äh, wobei ihr da dann
Mhm. Ah, okay, spannend. Ach, das macht ihr dann selbst.
Genau, genau, sie macht das selbst und ihr wird auch immer wieder gesagt, dass sie das doch professionell machen könnte, ähm
Ach. Ach, cool, ja. Okay, ja, ja eigentlich schon, ja, wenn man so oder so tolle Komplimente kriegt, ja?
Ja, genau. Und bei mir ist es eben sehr viel grundlegender. Also, ich habe ich kaufe mir einfach 'nen Nagellack und pinsele den dann auf meine Nägel drauf, ähm
Mhm. Mhm, okay, also, das wie wie wie schnell geht es dann bei dir? 10 bis 15 Minuten dann oder wie?
Ja, es hängt 'n bisschen hm, hängt 'n bisschen vom Nagellack ab. Manche brauchen eben mehrere, äh, Flächen als manche brauchen nur eine. Ja, und aber es kann schon so seine 1/2 Stunde dauern und deswegen mache ich das auch nicht täglich, also
Okay, okay. Okay, mhm. Mhm.
ich stimme nicht täglich meine Nägel auf das Hemd ab, das sie abzielt.
Okay, ja das das wollte ich jetzt nämlich grad grad fragen. Ja, das wäre schon bisschen arg, ähm, aufwendig, denke ich mal, ja.
Das wäre. Ja, ja. Aber sonst, wenn's eben offizielle Anlässe gibt, dann wird auch die volle Montur gemacht, dann, äh, passe ich meine Nägel auf das Hemd an, dann ziehe ich meine Ringe an und so weiter. Ja, also, das, äh, kommt dann auch schon durchaus vor.
Genau. Mhm.